Olha, eu tenho uma situação que eu estou sentindo desde que eu me mudei basicamente de país, e eu queria só desabafar mesmo sabe, para ver se você me entende também sobre isso.
Uhum. Claro, por favor divida comigo, vou tentar te ajudar ou pelo menos conversar já é um um bom ponto de partida, né? Está bom.
Sim, então o que acontece, eu não moro mais no Brasil, né, já faz, assim, 3 anos. E, eu achei que agora estaria mais fácil de lidar com isso, que é, tipo a saudade que eu sinto de casa e também das comidas que eu comia lá. Porque eu me mudei para Hungria. Que assim, eu vim para cá para estudar, eu faço faculdade aqui, estou quase terminando já inclusive, e, assim, eu meio que caí de paraquedas aqui sabe, assim, não pesquisei muito antes sobre a cultura do local, nada. Só que eu consegui uma bolsa de estudos, porque eu só queria realmente viajar, ir para fora, sabe. Só que aí, era o lugar mais fácil de eu chegar e mais, assim, acessível para mim, né. E aí eu vim para cá, só que eu não tinha parado pra pensar como que eu ia sentir falta das coisas que eu tinha no Brasil, né.
Hum. Hum. Uhum. Sim. Olha. Hum. Hum. Entendi. Uhum. Entendi entendi. E agora e agora você está sentindo. São 3 anos já, né? E nesse período, deixa eu te perguntar, você foi no Brasil alguma vez, como é que está isso?
Sim. Sim. Eu fui no Brasil sim, eu tento ir sempre no final do ano, porque, senão eu fico muito triste sabe, muito sozinha porque o inverno daqui é muito rigoroso, sabe.
Uhum. Sei, entendo entendo. E tu, como brasileira tu é a única aí ou tu conseguiu fazer amigos nesse período?
Ah, eu fiz alguns amigos sim, brasileiros e tal, só que, para mim, o mais complicado foi ser pessoas que não me conheciam antes, assim, que não não sabem de onde eu vim, assim, não cresceram comigo porque todos os meus amigos antes eram amigos que eu tinha a minha vida toda sabe? Porque eu sempre morei na mesma rua, eu sempre estudei na mesma escola, e eu vim para fazer faculdade assim depois da pandemia, foi em 2022. A pandemia começou, né, e teve o período e 2022 já estava tranquilo, né, já tinha vacina e tal e estava tudo, entre aspas normal, aqui e no Bra
Ente Uhum. Uhum. Isso.
Só que, assim, eu até o isolamento mesmo, que eu sei lá, falava com os meus vizinhos da janela, sabe. Porque a gente era tudo amigo assim, na rua, da escola, então todo mundo que eu conhecia eu conheci minha vida toda. E isso de eu vim para cá, e ter que ref e fazer novas amizades, tipo, que eu nunca vi a pessoa na vida, que eram de estados diferentes, lugares diferentes, e que não sabiam nada sobre mim, foi um pouco difícil para mim, eu não sabia que seria tão difícil, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe.
Aí Eh. Entendi. Claro, entendi, deixa eu te perguntar uma coisa assim para para entender eu sei que tu está passando por um momento assim, delicado em relação a isso mas, se eu perguntar para ti: "Tu sente saudade, então são das pessoas, da da casa, do cheiro, da comidinha, que comida, assim, que tu sente mais saudade?" Me conta um pouco, fala um pouco dessa saudade, porque tu no início falou, né, saudade, comida, como é que é isso? Porque tu está em um outro lugar que provavelmente a comida é muito diferente então o que que te dá mais saudade quando eu te pergunto assim?
Uhum. Sim então, como eu tinha esses amigos que eram muito próximos, a gente sempre se reunia por exemplo para fazer alguma comida, um almoço junto no final de semana, um churrasco, qualquer q coisa. E aqui eu não tenho isso, porque mesmo que os meus amigos daqui sejam brasileiros, às vezes são de outros estados que a comida também não é tão parecida ou que não gosta tanto assim das mesmas coisas que eu por exemplo. Eu tenho amigos assim, muito muita amizade com gente do nordeste. E assim, o meu pai era nordestino também. Só que eu não gosto da tipo de cuscuz, eh, comida do nordeste. Eu realmente gostava mais de comidas que eu tinha no Rio. Sei lá, carré vamos supor, que era uma coisa que eu almoçava todo dia, comia carne de porco, e o meu amigo não tem essa não tinha esse costume, sabe? Então quando eu falo: "Ai queria tanto comer um carré hoje," ou alguma comida assim que me lembra muito de casa, um arroz, um feijão, um carré, uma farofa, para ele também não tenha a esse mesmo sentido, porque não é a comida que ele que lembra ele de casa, sabe?
Uhum. Ah, entendi. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Que lembra a casa, entendi. Tu tens saudade da comida da tua mãe lá, da tua casa. Comidinha de mãe, né, que a gente fala, né, comidinha de mãe. E tu fala com eles, tu tenta matar a saudade, pelo menos, visual pelo WhatsApp?
<laughs> Sim, pois é, porque eu realmente Aham. Ah, eu sim, eu eu falo bastante assim, eu tento falar com a minha família, assim, semanalmente, não dá todo dia por conta do fuso horário e também porque eu tenho que estudar aqui, eu fu trabalho também. E e e a vida de ninguém parou, né, todo mundo continua fazendo as mesmas coisas. Então é um pouco complicado. Mas, uma coisa também que para mim é difícil porque eu sei que tem várias pessoas que moram fora que também sentem saudades da comida do Brasil, mas que nos países que as pessoas moram, por ter assim uma grande comunidade brasileiro, tem mais chances de achar as coisas do Brasil, né, tem
Claro. Uhum. Claro, isso. Eu ia te perguntar sobre isso, você não consegue comprar aí os ingredientes para fazer a comida que tu tem vontade pelo menos?
Então, é muito difícil assim, porque não tem um mercado brasileiro, sabe? Por que aqui não tem tanta gente do Brasil assim que tem uma demanda grande para ter um mercado brasileiro. Mas tem assim, um mercado latino, ou um mercado asiático, que aí eu consigo achar algumas coisas assim, eu acho leite condensado, eu já achei arroz branco que até o arroz daqui eu acho muito diferente do do Brasil, e eu não consigo comer nem arroz aqui direito, sério. Então assim, eu tento e tal só que 1º que é muito caro comprar coisa importada aqui, assim é absurdo.
Hum, entendi. Brasil. É. <chuckles> Hum. Hum, entendi.
E não é muito fácil de achar sabe? É 1 ou 2 lugares que tem. E antes aqui tinha um restaurante brasileiro. Então, às vezes quando eu estava com muita saudade eu queria comer realmente uma comida com gosto do Brasil, eu ia nesse restaurante brasileiro. Mas agora não tem mais, m o restaurante fechou, nem restaurante brasileiro tem nesse país, assim, sabe? Então
Entendi. Uhum. Uhum. Ah entendi, está complicado, né, está complicado essa parte. E e o que, assim, hã, para eu entender um pouquinho mais, essa saudade que tu sente tudo, isso chega a afetar teu dia a dia, te dá algum tipo de desânimo ou não, é só tristeza mesmo da saudade? Porque a saudade vem com dor, né? Saudade verdadeira assim, dá uma dorzinha dentro, né, querer ver, né, querer sentir, querer comer, né, a saudade da comida, né?
Sim. Né. Sim, eu acho que para mim isso influencia um pouco no meu dia a dia, eu fico mais triste assim, mais desanimada. E o que mais influencia para mim eu acho que são as datas comemorativas, né. Que por exemplo, está chegando o Natal, vamos supor. E aí o Natal aqui é completamente diferente do que, eh, eu tinha no Brasil, né, que era com a minha família, que era com as comidas que eu gostava. Aqui a gente se junta para fazer Natal e tal, só que até as comidas que tem no Brasil é mais difícil de encontrar aqui assim. Pelo menos as que eu comia na minha casa, sabe? Então a gente tenta fazer uma ceia mas tem que ser aquela ceia, eh, alterada para para os padrões daqui, né. Então
Hum. É. Entendi. Sei. Sei, é uma é uma adaptação que tu tenta fazer, é claro, entendi. E e você então na verdade, neste Natal por exemplo você vai ficar aí e não vai voltar não vai voltar, não vai no Brasil, é isso?
Sim. É, não vou para o Brasil, e eu já estou sofrendo por conta disso.
Já está entendi, e já está preparando alguma coisa, já combinou com alguns amigos para tentar minimizar, esse momento?
Sim, a gente já está marcando a ceia, e uma coisa que recentemente chegou na Hungria assim é coxinha, que agora uma brasileira daqui faz coxinha. Só que assim, nem isso tinha para você ter noção assim, nem coxinha eu tinha acesso. E aí, agora tenho, só que assim, é muito caro, assim, é realmente muito caro. Só que, porque, né, não tem ninguém que faça, e coxinha também é uma coisa que dá trabalho de fazer, né? Então, realmente é
Uhum. Olha. Hum. É, é, eh. É tu falando, assim, né, mas, talvez tenha seja interessante quando tiver um tempinho no final de semana quando ti bater a saudade, pensar o seguinte, olhar na internet alguma receita, a coxinha ela é trabalhosa mas a o ingrediente provavelmente tu tem aí que é frango, para desfiar, e e batata. Então assim de repente tu olhar algumas receitinhas, fala com a tua mãe de repente, vê algumas receitas que tu consiga achar ingrediente, não tão específico por exemplo, que seja complexo encontrar sabe para você conseguir fazer.
Uhum. Uhum.
De repente para amenizar um pouquinho essa saudade sabe, ter o prazer de lembrar da comida, não vai ser a mesma coisa mas, sei lá, de repente fazer em homenagem assim, olha mostrar para tua mãe, né, "Fiz isso, isso, isso, o que que tu acha, fiz certo e tal" sabe? Tá
Sim, é uma boa ideia. Pois é. <chuckles> Sim. E eu posso até, agora que você falou isso, eu posso até talvez marcar com uns amigos para fazer, né, também poderia ser o momento que a gente está ali junto, ainda mais agora no inverno, que não dá para fazer muita coisa fora de casa, né? Acho que seria legal, uma tarde de coxinha.
Isso. Isso, isso. Perfeito, perfeito, é. Seria isso, uma tarde de coxinha porque dá trabalho mas não é impossível, tá? É só pegar a receita e ir praticando, pode não acertar da 1º mas acerta na 2º, na 3º vez enfim, não é muito caro, porque não é uma carne cara, é frango, de repente vocês conseguem comprar isso e juntar, fazer uma outra comida, pensar em outra coisa brasileira, fazer sabe? Uma salada de maionese, alguma coisa assim, porque isso tu faz também em casa, maionese tu faz em casa, a batata, então assim, pensar em diversificar, vocês se unirem para fazer a ceia juntos é uma boa ideia, tu trouxe até, e aí vocês mata a saudade junto, sabe tem um envolvimento, fazendo uma comida legal do lugar, não sei pode ser que ajude muito sabe?
Uhum. Sim. Sim. Uhum. É verdade, eu não tinha parado pra pensar assim realmente porque, eu nunca tento fazer nada na cozinha porque eu acho que eu não tenho capacidade, mas eu acho que se for com os meus amigos, vai ser legal, porque
É. Claro, vai, vai ficar um ne um astral legal, uma união legal sabe aquela coisa de todo mundo junto fazendo junto vai ser e o resultado é de vocês então, vai que vai ter um clima de Natal sabe, de união, vai ser bacana, pensa nisso.
Uhum. É verdade. Acho que vai ser uma ótima ideia, vou falar com os meus amigos também, porque eu tenho certeza que muita gente aqui se sente, né, da mesma forma que eu, por estar assim tanto tempo longe de casa, eu tenho amigos que nunca foram, nunca voltaram para o Brasil desde que vieram, sabe? Então eu não consigo nem imaginar como que como que é, né, para eles a saudade assim de casa.
Pois é. Nossa, nossa. É, então propõe isso um dia, uma ceia brasileira vocês tentando adaptar, adaptável, uma releitura como dizem, então eu te desejo boa sorte, hã, acalma o coração, as coisas passam, faça isso com os teus amigos, mantém contato com a família e tudo vai passar, a saudade também, viu? Está bom?
<chuckles> vou pro <chuckles> Aí, obrigada. Eu vou tentar, né, dar o meu jeito, e muito obrigada por me ouvir e pelas dicas também.
Isso. Está jóia então, até outra vez está? Até outro momento tchau tchau.